Ừm, công nhận ha, mà tôi cũng thấy là ba mẹ ở bên đấy rất là thoải mái hơn so với ba mẹ Việt Nam. Nếu mà họ ngay từ bé họ biết là con họ thích ba lê, thích múa, thích nhảy hip họ sẽ cho học luôn, ờ, học luôn từ nhỏ, chứ không phải là họ bắt đi học Toán, Văn, Anh, ơ, không nhất thiết phải như vậy, đó.
Ừ hứ. Sao, sao? Đúng rồi, thoáng thôi. Đúng, đồng ý luôn. Ừm hưm. Ưm, ừm. Chính xác, thì người ta bồi dưỡng, ưm, đúng rồi. Đúng, đúng. Ừm, đúng, chính xác. Nó mới bị phí thời gian á bà, phí công sức nữa rồi còn lại không yêu thích nữa, đúng hông? Còn tốn tiền nữa, đúng hông? Trời ơi, đó, ừm.
Đúng, đúng. Ừm. Tôi nghĩ là ở Việt Nam cũng nên áp dụng cái hình thức như thế. Bây giờ các em thích cái gì thì phải có một cái trường chuyên về như thế để các em học từ bé luôn, nó phát triển hoàn toàn. Ừm, đúng.
Đúng nha. Đúng, chính xác. Ừm. Đồng ý, đồng ý luôn, phải tạo điều kiện, ừm, đúng rồi, chính xác luôn. Đó, thì nói chung là bên nước ngoài tui thấy cũng hay, kiểu như, sao ta, học hết cấp 3 á là cho tự bơi luôn, muốn học cái gì thì học, thì tự lo tiền học phí, tự lo tiền sinh hoạt. Ừm, đúng rồi, lớn rồi, đủ 18 đủ chịu trách nhiệm rồi, đó, tui rất là thích cái cách mà giáo dục đó luôn, ừm.
Ư, ừm. Ừ, đúng, đúng, đúng, lại còn lo nữa. Đúng, đúng. À, đúng, kiểu, họ phải ờ. H nói chung là cái việc đấy nó giúp cho họ học được cái cách quản lý chi tiêu, quản lý tài chính. Đó, phải biết nó tiêu cái gì và kh ờ, tiết kiệm như thế nào. Ờ đây là một cái một cái bài học mà các phụ huynh học ở Việt Nam nên học hỏi, mà tôi cũng chưa thấy là có nhiều người làm được ha.
Ừ hứ. Ưm, ừm. Đúng rồi, chính xác, đồng ý luôn nha, ừm. Ừm, chính xác nha. Đúng, đồng ý, ừm, đúng, đúng. Ừm. Đúng, mình đang <chuckles> Chắc cũng ít lắm bà ơi, tại vì cái môi trường ở Việt Nam nó cũng hông có an toàn nè, nó cũng hông có phải là, sao ta, cởi mở và tạo điều kiện đầy đủ nữa, nên là cũng hơi khó để áp dụng, đúng hông? Ừ, tại vì cái môi trường rất quan trọng, tui thấy vậy á, kiểu như, các bé thì thường sẽ bắt chước người lớn mà. Đó, mà môi trường mình không tốt thì các bé nó cũng sẽ học theo những thói hư tật xấu, đúng hông? Đó, nên là ba mẹ bây giờ mới nhốt ở nhà, đâu đâu có dám thả ra ngoài đâu, nó học cái này, nó học cái kia, nó sợ bị dụ dỗ đi vô những cái con đường tệ nạn đó bà. Ừm.
Ừm. Ừm. Đúng, đúng. Ừ. Ừm. Đúng ha, đúng ha. À. Ừm, ừm, cũng công nhận ha. <laughs> Ờ. Trời, tôi thấy nha, bản thân tôi là một người, tôi nghĩ là được ba mẹ giáo dục theo cái phương pháp cũng khá là cởi mở. Còn tôi lại thấy những cái, ờ, người bạn khác của tôi, kiểu, ba mẹ sẽ hơi kìm cặp, hơi bao bọc quá, hơi bao bọc quá và không cho con đi ra ngoài để tiếp xúc với xã hội bên ngoài thì con cũng không có nhiều bài học để học được á.
Ừm, ừm, ừm. À. À, vậy hả? Ừm hứm. Bảo thủ, đúng hông? Ừm, đồng ý, đồng ý luôn. Ừm. Ừm. Đúng nha, chính xác, rồi nhận thức cũng hổng có được, gọi là, sao ta, phát triển toàn diện á bà, rồi nhiều khi đi ra cái bị dễ bị dụ dỗ là vậy đó, tại vì đâu có biết này, biết kia nhiều đâu, đó, mình hông có nhiều cái đánh giá được. Ừm, đúng rồi, chính xác.
Ừ, đúng, đúng, đúng, công nhận. Đúng vậy. Ờ, nói chung là cứ ở nhà hoài với bố mẹ á thì không thể nào mà phát triển bản thân mình hơn được. Ờ, cũng rất
Đúng rồi, chính xác, mình phải giao lưu, kết nối, tiếp xúc với nhiều loại người thì mình mới có cái nhìn thì nó khác đi, đúng không? Đúng rồi, đồng ý nha. Ừm hứm.
Ừm. Khác nhau, đúng, đúng. Nói chung là về cái vấn đề này á, cũng rất là khó để cho tương lai chúng ta có thể thay đổi được cái cách giáo dục, ờ, của cái thế hệ dưới cấp 2, cấp 3, cấp 1. Ừm.
Ừm. Chính xác, đồng ý luôn, ừm. Ừ hứ, đúng, đúng, đúng, chính xác, đồng ý. À, tui thấy hình thức, ờ, là, sao ta, đi trải nghiệm thực tế bà, xong rồi làm một cái báo cáo, tui thấy hình thức đó cũng đánh giá khá là hiệu quả những kỹ năng của học sinh á. Ờ, đó, đó. Ừm, ừm, ít lắm bà, ừm. Ừm, ô kê.
Ừm. Ờ, đúng rồi, đúng rồi. Ờ, nhưng mà vẫn chưa được áp dụng vào cấp 2, cấp 3 đâu, đó, nên là rất cảm ơn, rất cảm ơn những, ưm, lời chia sẻ của bà ngày hôm nay ha.
Ừm, cảm ơn bà nha, lắng nghe tui nha, tạm biệt, tạm biệt.
Ờ, chúc bà nhiều sức khỏe, bye bye.
Ừm.